В общем, в очередной раз я посмотрела на себя в зеркало сегодня, когда собиралась на выход, да. Ну, пере работой просто собиралась. Ну, естественно, перед зеркалом. И мне в голову пришли такие мысли, что я как будто бы вот, м, даже не как будто бы, а, наверное, вот, ну как, меня вс в принципе, всё устраивает, но периодически я ловлю комментарии по поводу своей внешности. И мне кажется, что это меня довольно сильно угнетает, и вот какая-то под формируется низкая самооценка, наверно, из-за этой внешности. Потому что я заметила, что я стала чаще смотреть в зеркало, чаще прихорашиваться, чаще как-то пытаться перекрыть свои, м, недостатки, о которых, в том числе, мне говорят и указывают на них. Чаще как-то стала вот обращать внимание еще на некоторые вещи, на которые я раньше даже не обращала внимание. Причем мне про них могут даже не говорить. И я вот, как ты знаешь, сама говорю: вот стою перед зеркалом, рассматриваю там себя со всех сторон и вижу, что, ой, вот тут что-то не так, вот тут, я не знаю, там, м, слишком много жира, вот здесь вот слишком худая, здесь, наоборот, слишком не худая. И, по итогу, я как-то вот постоянно вот в этом напряжении нахожусь, что вот я там нормально ли выгляжу. Потому что, а, на меня постоянно так еще могут смотреть, мол, оценивающе очень, да, вот, знаешь, с ног до головы могут оценить. И вот ловлю вот эти взгляды, и чувствую, знаешь, м, н не очень комфортно себя. Вот как, знаешь, вот, как вот эта дрожь по телу как будто пробегает, и я не понимаю, а вообще, зачем на меня так смотрят? Ну вот, можешь, не знаю, как-то, может, посоветовать мне, как мне быть именно вот с подобными мыслями. Может, мне как-то можно самооценку повысить за счет, э, каких-то вот техник, или работы над собой, или вот ш чем-нибудь, вот как-то мне повысить мою самооценку?
Мгм. Ясно. Понятно. Ты знаешь, твои чувства абсолютно понятны, а. К сожалению, ф в современном мире, да, действительно, очень много внимания акцентируется на внешности. И, э, ну, часто, а, это приводит к тому, что появляется какая-то неуверенность в себе, а, какое-то постоянное сравниваясь сравнивание себя, да, с кем-то, возможно, даже гипотетическим в социальных сетях. А, это правда вызывает очень много такого дискомфорта, неприятных чувств, а, поэтому ты в этом смысле совершенно нь не одна. Э, и, ну, кс но действительно, ты права, и ты молодец, что ты обратилась, и и что ты понимаешь, что, ну, это неправильно, так не должно быть, что нужно что-то менять в своем отношении. В этом ты огромная молодец, это уже вообще верный путь к тому, чтобы, вообще-то, ч эти неприятные чувства как-то от себя отогнать. Но я хочу задать тебе несколько вопросов. Скажи, пожалуйста, а ты всегда так воспринимала вот остро, да, какие-то особенности своей внешности или то, как тебя воспринимают другие? Или это вот когда-то вдруг началось?
Мгм. Да. Мгм, мгм. Мгм, м. Э, да, ты знаешь, на самом деле, я, н знаешь, ни туда, ни сюда. Я, в целом, вообще нейтрально всегда относилась к своей внешности. Я не обращала ни на плюсы какие-то, да, возможно, о которых мне говорили там, комплименты, может быть, делали, чему-либо. Я как-то, знаешь, всегда отмахивалась от этого, и то же само касалось, э, вот негативных каких-то черт. Мне о них раньше реже говорили, конечно, да, и, может быть, в связи с этим как раз таки у меня как-то было такое нейтральное отношение ко внешности. Но вот эти вот всякие, м, негативные комментарии, они появились не так давно. Причем когда я вот устроилась на новую работу, стала ходить в офис, там, естественно, тоже есть дресс-код определенный. Ну, ниче особенного, там просто классическая одежда, но так или иначе, как бы приходится там подбирать, там, под фигуру, не под фигуру, вот то есть как-то стараться прихорашиваться тоже, потому что требуют, да, х презентабельного внешнего вида вот этого. И вот, э, наверно, вот после этого у меня начались такие мысли, потому что так или иначе кто-то, да, сделает какой-нибудь комментарий, будь то положительный, будь то негативный. И я стала, э, чаще обращать внимание на, в целом, на свою внешность и на какие-то вот моменты во внешности.
Вот как. Так. Ясно. А, ты знаешь, ну да, это часто бывает, что, да, у тя был такой здоровый, нормальный подход к своей внешности, да, ты абсолютно спокойно её принимала такой, какая она есть, да. Но вот это сравнение, вот тогда, когда тебе пришлось как-то её демонстрировать особенно, да, э. И как ты правильно сказала, да, какие-то есть неприятные, там, да, двусмысленные взгляды. А скажи, пожалуйста, вот ты упомянула, что есть и комплименты, да. А скажи, как ты вот, э, разделяешь? Ты принимаешь эти комплименты, стараешься как-то немножечко воспринимать это так, как есть, да, что тебе сказали что-то приятное про твою внешность или ты игнорируешь комплименты, а вот воспринимаешь только критику или вот эти странные, двусмысленные взгляды?
Ну да. Мгм, мгм. Ну, вообще, как бы раньше я не то чтобы их игнорировала, я просто, э, ну, не как-то нейтрально к этому ко всему относилась, потому что я говорю, в целом, раньше я п просто нейтрально ко внешности ко своей относилась, и меня не беспокоили ни комплименты, ни какие-то негативные комментарии. Вот, а сейчас это больше вот про то, что мне, наверно, н скорее не нравится пору получать эти комплименты, потому что вот у меня есть ощущение, что я их получаю только потому, что я там красиво накрасилась, я там красиво оделась, то есть я, знаешь, прям прихорошилась, да, и только поэтому я и получила этот комплимент. То есть если бы, э, на мне не было всей вот этой мишуры, скажем так, то вряд ли бы я его вообще получила. Вот. И, наверно, осознавая вот это, мне и особо-то не прям так приятны эти комплименты, то есть. Ну да, там сказали какой-то комплимент макияжу, одежде, в принципе, что я там хорошо выгляжу. Но я вижу в этох этих комплиментах мало ценности в связи с тем как раз таки что это не про мою внешность, а это про то, как от я вырядилась, грубо говоря.
Понятно. Ясно. Слушай, ну то, что ты рассказываешь, вообще очень здоровый подход к, э, своей внешности, э. Просто расстраивает то, что ты начала вдруг, вот, да, слышать критику. Но смотри, да, получается, что ты немножко несправедлива к себе. То есть ты, э, сначала, да, как бы ты очень остро воспринимаешь критику, да, или какие-то неприятные взгляды, но при этом комплименты, то есть что-то хорошее, что люди совершенно, ну, без злой мысли, вероятнее всего, да, хотят тебе сказать, это ты не воспринимаешь. То есть, да, ты фиксируешься на негативе, да, но при этом не, э, не воспринимаешь, от от так, отскакивает от тебя позитив, да. Поэтому получается, что, да, когда всё это вместе взять, все эти эмоции, у тебя, ну, фокус только на критике. Поэтому тут нужно, смотри, м, я тебе рекомендую либо есть 2 выхода: либо вообще перестать, э, вот стараться, если ты выходишь, тем более, за зону своего комфорта, тебе не хочется прихорашиваться, тебе не хочется как-то особенно выделяться- не делай этого. Ты, я так понимаю, в принципе, базово достаточно уверенная в себе девушка для того, чтобы, да, не стараться всех впечатлить вокруг. Да. Всё, ты говоришь, говорит именно об этом, что ты не за счёт внешности стараешься выделиться, да, и как чтоб тебя тебя постоянно кто-то подбадривал, да, по этому поводу. Но ещё есть 2 вариант, да, это действительно начать воспринимать, ну, это иначе, да. Это как раз- слышать и плюсы, и минусы, а, да, потому что комплимент- это изначально хорошая история. Это люди просто тебе выражают действительно свои чувства, эмоции, и и ты же действительно приложила какие-то усилия. То есть это как будто бы абсолютно, э, и это не надо обесценивать, да, ты действительно приложила какое-то усилие, ты подчеркнула какие-то черты своей внешности и, да, и люди это заметили. И как, <chuckles> почему, да, это плохое, да, в вот тут, наверно, вот так. Как ты думаешь, это возможно- 1 или 2 вариант для тебя?
Мгм. Мгм. М. <chuckles> Мгм, мгм. Ага. Ну да. Мгм. Ну да, в целом. Мгм. Мгм. Ну да. Ну, в целом да, но я бы, честно говоря, вот больше, наверное, пошла по 1 варианту. Потому что вот, видишь, во 2 варианте, почему я, ну, не очень п положительно воспринимаю эти комплименты, потому что я ощущаю себя не собой в такие момен да, когда я слишком сильно как-то прихорашиваюсь, и поэтому вот этот комплимент, который делается, он психологически ощущается не комплимент мне, а комплимент вот тому образу, который я создала. А мне вот хочется всё-таки получать комплименты к моей личности, в том числе, и, ну, естественно, я просто воспринимаю свою какую-то вот эту натуральную внешность как часть своей личности, соответственно. И поэтому, видимо, вот это, видишь, в моей голове как-то связывается, и поэтому именно комплименты моей внешности, когда я супер как-то там разодета, расфуфырена, да, мне не очень, м. Ну, в общем, в целом, воспринимается, но как будто бы вот не то что-то, да, и лучше, конечно, я воспринимаю комплименты, когда я минимально там, м, накрашена, в какой-то базовой одежде или вообще даже, да, без каких-то изысков, скажем так, выгляжу. Вот. И, ну, в целом, да, кстати, я вот думаю насчет того, что, может быть, попроще как-то стараться выражать себя, там, свой стиль поменять, возможно, на более базовый, вот что-то вроде такого. Вот. Но всё равно, как будто бы, кажется, что некоторые вот еще, знаешь, негативные, возможно, даже непрошенные советы или непрошенная критика, да да, может быть, часто тоже встречается на рабочем месте, и вот как-то вот не знаю. Как мне вот научиться не не то чтобы не реагировать ну да, наверно, не реагировать и не воспринимать, может, на личный счет? Чтобы я потом, знаешь, не стояла перед зеркалом опять и не рассматривала там каждую морщинку, каждый прыщик, там, я не знаю, вот вот такого, чтобы не было.
М. Хорошо. Так. Ты знаешь, э, ты вот очень здраво подходишь в своих размышлениях, э, по поводу того, как к этому подходить. Но, действительно, очень сложно, знаешь, поменять свою свои эмоции, да. Если б это было так просто, да, то каждый бы мог бы немножко тумблеры включать и выключать. Но я думаю, что действительно лу шт э, тебе лучше фокусироваться на своих каких-то сильных сторонах, на том, на чём ты хочешь, чтобы тебя замечали, да, какие-то рабочие процессы, да, твоя там креативность, да, или тебя как работника. И вот тут, да, фиксировать какую-то обратную связь. А что касательно комментариев про твою внешность, э, просто можно даже заготовить, ты знаешь, какие-то определенные ответы, э. Ну, допустим: "Спасибо за твое мнение",- да,- "Очень интересно",- а, или, да, или что-то с юмором. Это поможет тебе, во-первых, выставить этот барьер, да, чтоб ты не чувствовала себя уязвимой, потому что, я так понимаю, тебе это не нравится, да, когда, то есть, ты когда и другие чувствуют, и ты не любишь ся показывать, и тебе не нравишься, что ты так реагируешь. Поэтому вот такой с сначала какой-то формальный барьер, он, на самом деле, поможет твоему мозгу немножко отключиться, да. И фокусируйся, действительно, на том, чтоб проявлять себя с профессиональной точки зрения, ты на работе. И я предполагаю, да, что тебе есть, что показать, а, да действительно, не не связанное с внешностью. Вот такой у меня совет. Как думаешь, это поможет тебе?
Ну да, да. Ага. Мгм, мгм. Ну да, да. Ага. Мгм. Ну да, да. Да, слушай, я думаю, что есть тут над чем подумать, есть, конечно, что взять на заметочку, как говорится, на карандашик записать. И я думаю, что вот из всех вот этих вот вариантов самое близкое для меня- это, конечно же, вот то, что ты сказала про упрощение, а, именно вот прихорашиваний вот этих. Делать более какой-то, может быть, натуральный макияж, да, там, и более простую, но классическую, опрятную одежду одевать. О, и, возможно, вот, да, как ты и говоришь, больше в сфокусироваться на работе, и, возможно, кстати, я смогу показать себя с еще более хорошей стороны, более профессиональной стороны, если перестану, наконец, зацикливаться на том, как вообще меня видят с точки зрения внешности. Ну, как бы, в целом, да, мне это, вот эти вот мысли, они как-то помогают немножко по-другому смотреть на ситуацию, и советы тоже прикольные, я ими воспользуюсь. Спасибо большое.
Ну, спасибо тебе. Я уверена, что у тя всё получится, а, да, т с твоим здравым таким подходом вообще к, э, да, к восприятию этого мира. Спасибо тебе.